ใช่ครับ ก็กางเต็นท์ ก็ ก็ต้อง อยู่ในสภาพ อย่างงั้นแหละครับ เพราะว่ามันไม่สามารถลงมาได้แล้วตอน ตอนกลางคืน เขาให้แต่ พวกพราน ก็ต้องค้างคืน
เวลาไปถึงตรงเนี้ย อา ๆ ค่ะ ไม่ แล้วคุณคิดดู กางเต็นท์คุณก็ต้องแบกเต็นท์ขึ้นไปด้วยนะ <chuckles> ก็เดินขึ้นไป ก็ แบกเต็นท์ โอ้โฮ ได้เรื่อง
ใช่ ครับผม ใช่ เขาไม่ได้ใช้บริการ ลูกหาบ เลยครับ ก็ทีเดียวรู้เรื่องครับ
อยาก ไปอีกไหมคะ?
ไม่ปังเลยนะครับผม ให้ นาง ไปรอบ 2 นะคุณ พี่ นางไปกับเพื่อนรอบ 2 เอาผมไปแล้วเหมือนกัน นางก็ ล อืม <chuckles> เออ ใช่ ก็เลย ก็เลยปล่อยให้ ไปกับเพื่อนเลยครับผม ผมก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันเนาะ แต่ก็เข้า ใจ ไม่ทะเลาะอะไรกัน เนาะ แล้วของคุณพี่ล่ะครับ มี ไปตรงไหน ตอนเดินทางไกล หรือว่าท่องเที่ยวลักษณะนี้บ้างไหมครับ?
เออ <chuckles> แน่นอน เออ ปีอีกเหรอ? โอ๊ย เขาน่าจะชอบสายนี้ ค่ะ เออ เก่ง ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ลักษณะนี้เหรอคะ? ก็มีบ้างนะ แต่ปัญหาเนี่ย อ จริง ๆ เอาจริง ๆ นะ มาทุกทริปเลยค่ะ เรา แต่เป็นคนเที่ยวอยู่แล้ว เป็นคนชอบเที่ยวเนาะ แล้วไม่รู้เป็นอะไรค่ะ มัน ต้องมีเรื่องทุกทริปเลยค่ะ มันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างในทุกทริป เออ แบบว่าอย่าง ใช่ มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหา เรื่องไม่ดีเลย ค่ะ เรื่องดี ใช่ เรื่องไม่ดีอะ ให้ต้องแก้ตลอดเลยค่ะ อย่างไปเกาหลี ก็ เอ่อ อะไรนะ เดินเยอะอะค่ะ แล้วขาเจ็บ ขาเจ็บเลย ขา เข่า เข่าเจ็บ อะไรเงี้ยค่ะ กลับมา ก็คือแบบต้อง ต้อง นั่งรถเข็น ใช่ เออ เจ็บหนัก อา ไปฮ่องกง ทำกล้องหายค่ะ ต้องเข้า ต้องแจ้งความแล้วก็ ใช่ กล้อง GoPro หายที่ฮ่องกง แล้วก็ต้อง แจ้งความ เออ แล้วก็แจ้งความ ตำรวจมา ตำรวจหาไม่เจอ ตำรวจก็เอาเราอะขึ้นรถ ตำรวจอะกลับไป เพื่อจะไปแจ้งความ ทำใบ ทำใบบันทึกประจำวัน น่ะค่ะ เออ แต่เรานั่งเหมือนเป็น Criminal เลยนะ นั่งเป็นเหมือนนัก ท นักโทษน่ะ อยู่ข้างหลัง อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าต้องกลับไปกับ เขา
อืม ครับผม อือ ครับ ครับ โอ้! มีเรื่อง! เรื่องดีไม่ดีครับเนี่ย? อ้อ อ๋อ ครับผม อา ครับผม อืม อืม อืม อุ๊ย โอ้โฮ ครับผม ครับผม อืม อือฮึ อะฮะ อ๋อ อะ อา ๆ ๆ แต่เหมือนกลายเป็นว่า คุณโดนคุมตัวเฉย <giggles> นึกว่า ผู้ต้องหา
ใช่ แล้วเป็นผู้หญิง เราชอบเที่ยว คนเดียว ด้วยนะคุณ เราชอบเที่ยวคนเดียวด้วย เรา ช จะเจออะไร แปลก ๆ อย่างงี้ ตลอดเลยค่ะ เออ ไปจีนก็ทำกระเป๋าเงินหาย ไม่มีตังค์จ่ายค่า แท็กซี่ โอ้โฮ กว่าคลี่คลาย พอดีมีเงินฮ่องกง แต่ว่าไม่มีเงิน ไม่มีเงินจีน เพราะเงินจีนหายอะค่ะ ก็เลย ทรานสเลต ก็ไม่ได้อะ คนจีนอะไม่พูดภาษาอังกฤษ ก็ต้อง โอ้โฮ ถามว่า คุณมี ทรานสเลต ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาหาไม่ได้ หาไม่ได้ ก็เลยบอกว่า งั้นกลับไปที่โรงแรม อย่างน้อยไอ้ คนหน้าโรงแรมอะค่ะ คนที่เป็น รีเซปชัน น่ะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ เรา ก็ไปอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเราบอกว่า "เนี่ย เรามีเงินฮ่องกงนะ แลกได้ไหม? คุณเอาเงินให้คุณพี่แท็กซี่ แล้วให้เขากลับไปที" เออ แล้วเราก็เลยขอ เงิน ติด 20 หยวน เข้ามา กลับมาอีก กลับมาที่ฝั่งนี้ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ กลับมาโดนติด ตม. ด้วยจ้ะ กลับมาจากจีน โดนติด ตม. จะเข้า กลับมาที่ ฮ่องกง อะค่ะ อา เขาคิดว่าเรา เป็น จีน <chuckles> ติด ตม. ไปอึก ใช่
อ๋อ อือ ครับผม อืม อ้าว แล้ว ทำไงครับ? ทีนี้ ติดแท็กซี่ไว้ อ๋อ โอ้ ใช่ ๆ อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อ๋อ อะฮะ อ๋อ อืม อ้าว! ติด ตม. อีก โอ้โฮ ครับผม แล้ว คนจีนไปในฮ่องกง ไม่ได้เหรอครับ?